Tama.
Mm, kasi ngayon, 'yong mga
Ngayon hindi na
nakikita ko 'yong mga kalaro ko dati parang, hmm, parang nakakahiyaya na. Oo. Nakakahiya na. Ganon. So
hindi na magkakilala. <chuckles> Hmm, tama. Mayroong ganon. Mayroon pero mayroong mga kapitbahay na hindi. Ay, 'yong katulad sa amin, 'yong mga kapitbahay namin ng baba mga babae, parang hindi na ganon ka-close namin no'ng naging teenager na kami. Pero 'yong mga lalaki, ano pa rin, lagi pa rin kaming kinakausap. Hmm, 'yong may kapatid kong lalaki kaibig ganon pa rin nila, close pa rin sila. Pero imong mga babae naming kapitbahay parang ano na, busy na siguro, sa pag-aaral.
Oo. Ha Hmm, ganon pa din. Oo. Mm. May kanya-kanya na ding buhay, oo.
Mm, ganon. Kaya mm,
Mm. Eh, sa mga karanasan mong 'yon, ah, may mga natutunan ka ba, 'tsaka may ah, ginagamit mo na siya ngayon? May karanasan ka bang ginagamit mo na ngayon?
Ginagamit ko ngayon, sye syempre dapat sa Nanay na ako so, 'yon 'yong sa anak ko gusto ko din na sana 'yong bata siyang 'yong kabataan niya ngayon, eh, mae-enjoy din niya. Hindi lang 'yong na laging nakaharap siya sa cellphone or hinihiram niya 'yong tablet namin. Kaya mas maganda na mayroon din siyang ganong alaala na labas din, makipaglaro sa labas na na nakabantay rin naman tayo, nakabantay.
Oo. Mm. Totoo. Oo. Totoo, Totoo 'yan. Oo, ayan. Sa'kin, mga natutunan ko, 'yong sumunod sa magulang. <chuckles> Oo, though wala pa kasi akong anak, eh, so ano, hindi ko pa masyadong ano 'yan. Pero nga 'yon nga, 'tsaka siguro 'yong matulog.
Mm. Ah, oo.
Oo. Kasi ngayon kasi kapa ano, 'pag adulting na tayo, alam mo 'yong 'pag madami na tayong oo, wala na, hindi na tayong ma wala ng oras para matulog, ganiyan. Nagiging busy na, so parang every ano, "Ah, mahalaga pala talaga, dapat pala sinulit ko nang matulog no'ng bata, kasi hindi na pala ako ganon makakatulog ng tanghali kasi nga madami ng trabaho, madami ng iniisip." ganiyan. Dapat pala no'ng bata ako, ganito pala 'yong ginawa ko, ganiyan. Mm, 'di ba? Kasi ngayon ang hirap ng makakuha ng sapat na tulog kapag hmm. Samantalang no'ng bata tayo gusto nating gusto nating maglaro, ayaw nating matulog. Ngayong tumanda na, doon natin na-realize na, "Oo, nga, mahalaga pala talaga na dapat pala natulog ako noon, na magpahinga." Mm.
Matulog. Kulang 'yong tulog? <giggles> Tama. Ako rin. Hinahon. Mm. Marami. Tulog nang tama. <chuckles> Dapat natulog. Baba Hati naiinis, eh. Mm, tama. Tama. Tama.
Eh, ano naman kaya sa tingin mo 'yong nakaapekto, 'yong mga alaala sa pagkatao mo ngayon?
Drawing.